Hello bạn!
À, mình nghe rồi.
À. Thì có thể là thì chắc là hôm nay bọn mình sẽ đi trao đổi về cái vấn đề, gọi là, làm cách nào để mình có thể thay đổi được một thói quen xấu mỗi tháng.
Ừm, đúng rồi.
Ừm, thì không biết là bạn, ừm, trong quá trình bạn, ờ, nhìn tự nhìn nhận bản thân, thì không biết là bạn cảm thấy là mình có những cái tật xấu nào mà bạn muốn chia sẻ không? Và những cái tật xấu ừm.
Ừm. Thì, à, trong cuộc sống hàng ngày bình thường thì mình cũng có một cái vài tật xấu mà mình muốn chia sẻ và cải thiện nó.
Ờ. Thì, ừm, thì bạn mình mình mình có thể chia sẻ được không nhỉ?
Ừm. À, mình cũng rất sẵn lòng và muốn được chia sẻ với bạn. Thì, à, ví dụ như thói quen nhiều trong cái, a, cuộc sống hàng ngày, mình thấy trong cái thời đại giờ thì việc sử dụng điện thoại nhiều quá đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Cho nên mình muốn làm thế nào đó để mình mỗi tháng, mỗi ngày mình sẽ giảm bớt việc sử dụng điện thoại. Đúng rồi.
Ô kê. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, giảm thời gian. Hiểu, đúng, đúng rồi, đúng rồi, đấy, đấy, đúng là cái này. Ừm, hiểu, mình hiểu. Đấy, thì cái này thì đúng là mình cũng mình cũng gặp phải, mà nói chung là hiện tại thì mình cũng đang dính vài ba cái này. Nhưng mà cũng là không biết mình có phải xem cái này có phải là thói quen, ơ, có phải là thói quen xấu không? Bởi vì, ờ, bản chất công việc của mình thì hiện tại nó cũng đang gắn với điện thoại và máy tính khá là nhiều á
Mình muốn thay đổi. Ừm. Hừm. Ừm.
nên là thành ra là cái thời gian mà mình dành cho nó thì mình phải, gọi là, cho nó một cái quỹ thời gian để để để để để dành cho riêng cho cái việc, gọi là, sử dụng điện thoại và máy tính ấy. Thì không biết là bạn có cảm bạn ngoài cái thì bên cạnh cái, gọi là, cái cái cái cái thói quen mà mà liên quan tới điện thoại này thì, ừm, nếu mà mình tự nhìn nhận bản thân nha, thì mình sẽ có mình cảm thấy là có một số điểm mà mình cần phải cải cải thiện đấy, ví dụ như là
Hưm, ừm. Ừm.
Mình, kiểu, gọi là, một người không có kỷ luật cho lắm. Cái này thì, kiểu, giống như là bây giờ đi ngủ muộn này, thức dậy muộn này. Rồi, nói chung là cái ni mỗi ngày của mình kiểu nó sẽ nó nó sẽ không theo một cái, gọi là, một cái lộ trình rõ ràng, nó không theo một cái cái cái định cái cái cái cái cái routine. Đúng rồi. Ừm. Thế thì thành ra là, kiểu, mình cứ cảm giác là, ừm, mỗi ngày mình không thể tốt hơn được, kiểu, cảm giác như nhưng mà mình không biết thay đổi như thế nào hết. Đấy, thành ra là
À. Đúng rồi. Mình cũng bị như vậy đấy. Đúng rồi. Ừm. Mình, à, mình cũng biết những cái điều đó là nhiều khi muốn thay đổi, nhưng mà không phải là muốn thay đổi là thay đổi ngay được, nhiều khi công việc, gọi là, có những cái cái gì nó cũng tác động đến cái việc sử dụng điện thoại đấy, mình nên nói sử dụng điện thoại. Thì mình nghĩ đối với việc sử dụng điện thoại của bạn mà dành cho công việc thì tất nhiên cái đó nó phải đồng hành cùng với bạn rồi, nhưng ở đây mình nói là trong những cái thời gian rảnh mà mình vẫn sử dụng điện thoại để ví dụ như, à, lướt web, lên Face chẳng hạn. Thì những cái việc đó mình vẫn mê hoặc là mình dành thời gian nhiều quá, thì nó vừa ảnh hưởng sức khỏe và ảnh hưởng đến cái công việc của mình nữa. Với lại mình cũng có gia đình nữa, nhiều khi mình nên cái thời gian đấy mình nói chuyện thì nó sẽ gần gũi hơn.
Ừm. <clears throat> Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, hiểu, hiểu. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không. Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, đúng rồi. Thật sự là, đấy, thì cũng nghe có vẻ là nghe rất là là hay. Thì nói chung là thật ra thì s cái đây là những cái chúng ta nãy giờ bàn vào những cái thói quen xấu mà mình, kiểu, đang đang đang đang gặp phải, và mình đang loay hoay <chuckles> đúng rồi, và mình đang loay hoay để tìm cách, gọi là, <smacks lips> hạn chế bớt, đúng hông? Thế thì, ờ, bạn có cái bạn đã có từng có trải nghiệm nào mà mình có một cái thói quen xấu và mình đã, kiểu, mình đã sử dụng những cái phương pháp như thế nào, mình có những cái cái bài học như thế nào để mình hạn chế được cái thói quen đó? Và và sau khi mà mình thay đổi được cái thói quen đó xong, thì những cái gì mà tích cực đã đã đến với bạn? Kiểu vậy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Hầu như mọi người, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, mình nói chung là, à, mình cũng đã giảm được cái việc sử dụng điện thoại, ờ, thời gian so với trước đây thì mình cũng đã áp dụng và giảm được một ít rồi. Và cái phương pháp mình hay sử dụng đấy là thông thường thì, à, thường là những cái giờ mình đi làm đi làm trong cái giờ hành chính, chiều về nếu như mình không có làm việc khác thì mình thường ôm điện thoại để mình xem tin tức hoặc là đọc những hoặc là nghe nhạc hoặc là coi phim gì đấy. Thì mình thấy mình đã đi làm mệt mỏi rồi, mà về có điện thoại nữa thì cơ thể không được vận động ấy. Cho nên mình mình mình tìm một cái, a, câu lạc bộ thể thao buổi chiều, ừm, để mình tránh xa cái điện thoại đi bớt. Thì mình tham gia cầu lông hoặc là mình tham gia đá bóng. Đấy. Ừm.
Ờ. Ờ. Ừm. Ờ, hiểu. Ừm. À. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À. Hiểu, đúng rồi. Ừm. À! Hiểu, hiểu, hiểu, đúng rồi. Thì đúng là khi mà thật sự khi mà mình đi mình đi tiêu tốn cái sức lực của mình vào những cái hoạt động đấy á, thì thì thì có chung là cả về trí óc và cả về về vật chất của mình nó đều đều vận động thì mình mình sẽ, gọi là, không cảm thấy bị nhàn rỗi quá, mà về nhà thì mình cũng không có, gọi là, ờ, khi giả giả sử như mình đi làm về, xong mình, kiểu, mình không có cái năng lượng mình nó vẫn còn, thì cái việc mình ngồi mình mình bấm điện thoại, mình thức khuya để, gọi là, để mình tiêu tốn bớt cái năng lượng đấy thì nó nó không tốt, thì mình thay đổi cái thói quen đó thành một cái thói quen khác tốt hơn, như là mình đi thể dục thể thao. Cái này là đấy, đ nó rất là hay. Ôi, hay thế!
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà khi mà mình thể dục thể thao ấy, thì ngoài cái việc được vận động cơ thể thì mình cũng được giải trí, gặp gỡ người này người nọ để mình có thể tiếp xúc được ngoài thực tế hơn là việc mình coi trên điện thoại. Đấy. Ừm. Thì mình mình thấy điều đó rất là tốt, và nếu muốn tránh xa một cái thói quen nào đấy, thì mình cố gắng để tìm những cái chỗ mà mình không có cơ hội để mà sử dụng nó thì đó là cách tốt nhất.
Ừm. Ờ. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Đúng rồi, chính xác luôn. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Thế thì mình hơi tò mò bởi vì mình cũng như vậy, mình cũng đi có có nghĩa là khi mình cũng làm việc về công nghệ, xong sau đó thì mình về mình cũng mình cũng, ơ, gọi là, cố gắng để đi, gọi là, đi tìm những cái câu lạc bộ bóng đá, cũng thể thao. Nhưng mà sau đó thì, ờ, mình tham gia một vài buổi xong thì mình lại, kiểu, đấy, với cái thói quen mình là sự thiếu kỷ luật thì mình lại lười, mình lại đâm ra lười, lười thì sau đó thì mình lại <tsk> "Thôi, hôm nay nghỉ đi." Rồi, ừm ờ, đúng rồi, đúng rồi, vài bữa lại nghỉ. Thì không biết là làm cách nào mà bạn có thể có cái động lực mà, kiểu, để bạn duy trì được cái cái cái s cái cái cái để x xây dựng cho mình được một cái thói quen tốt như vậy? Bởi vì mình, kiểu, nghĩ là rất là phải là rất là, ừm, cố gắng, phải rất là là nghị lực đấy.
Ừm. À. Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ờ. À. Nhiều khi đi được vài buổi, đúng hông? Ừm. Ừm. Đúng rồi. À, mình nghĩ đối với những người mà họ đam mê thể thao thì cái đó là thuận lợi rồi, nhưng mà đối với người mà họ chưa có đam mê thể thao ấy, thì đầu tiên mình nghĩ thì bản thân người đó nên
Ừm, đúng rồi.
chọn cho mình một cái môn thể thao nào mà đầu tiên mình thấy phù hợp và mình mình thấy thích nó nhất ấy. Thì có nhiều môn thể thao mà mình có thể chọn, và mình thấy dễ thực hiện nó hơn, thì mình có thể gắn bó lâu dài hơn, còn là mình đi theo phong trào thì thường thường là nó sẽ rất là nhanh chóng bị
Ừm, hiểu. Hiểu, hiểu, hiểu. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, bị chán đó, ừm.
à, quên đi và không có thực hiện được và chán.
Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Nói chung là, thì nó khi mà mình nhận được cái mình nhận ra được cái vấn đề này của mình á, thì mình cũng, gọi là, nói chung là cũng cố nói chung là cũng, kiểu, cố gắng thay đổi. Thì mình tự mỗi ngày m cứ cứ mỗi tháng thì mình sẽ, kiểu <tsk> khi mà mình cảm thấy chơ gọi là, bị mất động lực á, để để để để làm cái cái cái để đi thể dục thể thao á, thì mình sẽ áp dụng một số cái như là, mình sẽ thay vì mình đi một mình, thì mình sẽ a lô bạn của mình, mình sẽ gọi bạn bè của mình. Thì bọn thì khi mà đi chung với bạn bè, đúng hông? Thì tới cái ngày đấy, thì bạn bè của mình nó sẽ rủ lại mình, thì thành ra là mình đi mình sẽ có đồng có có hội có thuyền, thì thì thì thì nó sẽ kéo mình đi, thay vì là mình đi một mình, thì mình kiểu <tsk> kiểu, mình không có công cam kết được, nên là mình có muốn nghỉ lúc nào cũng được. Ừm, ngoài ra thì mình cũng kiểu ừm, bên cạnh cái đó thì, mình cũng thử là gọi mỗi ngày á, sau khi mà mình kết thúc á, thì mình cũng, gọi là, cố cố để để note lạ, có nghĩa là để ghi lại những cái, gọi là, những cái thay đổi của mình, kiểu, <tsk> "Hôm nay tôi đã đi đá bóng được bao nhiêu, đây đi thế này." Thì thì mình vẫn đang trong quá trình đi tìm tìm cái phương pháp nào mà mình cảm thấy phù hợp nhất, và nó ít phải nó ít tốn tốn tốn công nhất, mà, kiểu, nó vẫn đem lại hiệu quả cho mình. Thì đấy, thì không biết là bạn có lời khuyên nào cho mình không, khi mà mà mà, gọi là, ừm, tiếp cận với một cái cái cái mới?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À. Ừm. À. À. Ừm. Ừm.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 mình hiểu. Ừm. Ừm. Đúng rồi, à. À. Ừm. Đúng rồi. Thì mình thấy như thế này này, khi mà mình dành cái thời gian để mình đi, ờ, chơi thể thao ấy, thì sau mỗi buổi chơi về mình thường thấy nó thoải mái hẳn lên, đấy, mình không còn mất cái thời gian đó nữa, và thứ nhất là về mặt thể chất thì mình thấy về ăn cơm mình cảm giác nó ngon miệng hơn bởi vì mình tiêu hao năng lượng mà. Rồi, mình cảm giác có cái tinh thần nó phấn chấn thoải mái hơn và buổi tối về mình cũng ngủ ngon hơn. Đấy, thì đó sẽ là cái động lực để cho mình ngày mai hoặc là ngày kia mình tiếp tục duy trì cái thói quen tốt này. Nếu như bạn ở nhà á, thì khi mà bạn coi nhiều điện thoại hoặc là bạn sử điện thoại không có mục đích công việc mà chỉ để lên coi giải trí thôi ấy. Ừm, thì mình mình cảm thấy cái cái cái thời gian nó nó vô bổ và nó ảnh hưởng sức khỏe cực kỳ luôn, đấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm. <tsk> Ờ, ờ, giết thời gian thôi. <laughs> Ừm. Hiểu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì cũng có thể, nói chung là, <tsk> cứ mỗi ngày bản bản thân chúng ta, kiểu, khi mà ừm, ừm, khi mà nhìn nhận á, nói chung là, ai cũng có đều có khả năng để nhìn nhận bản thân. Cũng đều biết được là mình có những cái hạn chế, những cái, gọi là, những cái thói quen xấu mà mình phải thay đổi. Thề nhưng mà, kiểu, <tsk> để có thể mà những người nào mà thật đúng rồi, chính xác, để thay đổi một cách triệt để thì con người họ phải thật sự là một người kỷ luật, mà để kỷ luật thì đúng rồi, nghị lực, kỷ luật các thứ. Thì, bởi vì khi mà họ đã, <chuckles> kiểu, kỷ luật và nghị lực như vậy á, thì chắc chắn là trong công việc họ cũng sẽ như vậy. Ờ.
Ừm. Ừm. Ờ. <chuckles> Thay đổi một cách triệt để thì cũng khó ha. Kỷ luật, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bạn nói chính xác. Mình thấy, ừm, nói chung là, từ những thứ nhỏ nhất thôi, mình cứ để ý đi, những người nào mà họ công việc có kỷ luật thì cái việc khác họ cũng sẽ làm rất là tốt. Đấy, thì mình thấy mình mà cứ tập được cái thói quen đó không chỉ là những cái việc nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ hàng ngày mà trong công việc mình cũng sẽ cẩn thận và tỉ mỉ hơn từng cái nữa. Thì đó là những cái thói quen mà mình ngay cả việc thức dậy sớm thì mình cũng nhiều khi cũng bị là vô kỷ luật, mình nhiều khi mình phi thì dậy giờ này, khi thì dậy giờ khác, nó không có được cái thói quen như vậy.
Đúng rồi. Đúng, chính xác, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ờ, hiểu. Đấy, thì thành ra là khi như vậy thì đấy, mình sẽ, kiểu nói chung là hiện tại thì nếu mà mình mình cũng có nghĩ ra một cách nữa đó là nếu mà trong quá trình mình tự nội lực, nội tại bản thân mình không thể nào, gọi là, không thể chiến thắng được cái cám dỗ bên trong mình á, thì mình phải cố gắng làm quen, đi chơi. Đúng rồi, mình phải tiếp cận với những cái người mà họ đã có cái thói quen đó rồi. Đúng rồi, họ giỏi hơn, họ có tầm nhìn hơn, mình đi, kiểu, gần mực thì gần gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, thì mình đi tìm những cái gọi những cái hội nhóm, mình tham gia những cái mình mình kết giao nhiều với với những người mà họ họ có cái tư duy, họ có cái mindset mà mà mà mà mà tập trung vào cái việc im à, cải thiện bản thân á. Thì thành ra, dần dần, mình nghĩ là dần dần, thì mình cũng sẽ bắt học được, có nghĩa là, giống giống như là bố mẹ mình khó, đúng hông? Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. À. Nó tích cực hơn, đúng không? Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thực ra thực ra cũng được một phần nào đấy, đúng không? So với chính bản thân của mình thì mình cũng sẽ tốt hơn từng ngày hơn. Mà mình nghĩ quan trọng nếu mà mình đã có được cái tư tưởng, có đạt được cái suy nghĩ như vậy thì chắc chắn mình cũng sẽ mỗi ngày một tốt hơn, sợ là sợ không có cái ý chí và không có tư tưởng đấy thì nó sẽ là không bao giờ tiến bộ được.
Chính xác. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ít ra là chúng ta phải nhìn nhận được là, chúng ta đang có cái gì đó xấu, và chúng ta phải thay đổi. Khi khi mà có cái tư duy đó, thì mình sẽ cho dù có hiện tại thì mình có vẫn chưa đạt được hay là mình mình vẫn ấy, nhưng mà mình đang làm, mình đang nỗ lực để mình làm, mình tại mình tìm tòi, mình tìm hiểu, thì tới một lúc nào đó thì, không ít thì nhiều nó cũng sẽ s nó sũng sẽ bớt lại một xíu. Chứ không chứ mình mà đem tư tưởng là "Ồ, thôi xấu rồi thôi, thôi, thôi thôi từ từ." Nói chung là, mình không, ừm, hành động ngay, thì thì thì thì thì không bao giờ, nói chung là không bao giờ mà mà mình có thể ấy là cái này, cho dù như thế nào.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Bởi vậy mình mới nói là mình sẽ làm từ những cái cái việc nhỏ nhất hàng ngày ấy, thì nó sẽ thể hiện được cái hành động của mình. Và mình cũng rất muốn bạn chia sẻ là ngoài cái việc như mình nói sử dụng điện thoại nhiều ấy thì trong cuộc sống bạn còn muốn thay đổi cái thói quen nào nữa không? Chia sẻ để mình coi thử nó có giống mình ấy.
Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Mình thì thói quen mình sẽ <laughs> nói chung là nói nhanh thì mình sẽ có thói quen s mình làm công nghệ nhiều, thành ra là mình thức khuya mình thức khuya đúng rồi. Thành ra là cái nhịp sống của mình nó không có ổn định. Mình có thể ngủ dậy muộn, những hôm nào mình phải cày đêm thì mình sẽ lại muộn ờ, ngủ dậy muộn, mình không mình bỏ ăn sáng này, rồi mình có thể là ờ, đúng rồi.
Ừm. Thức khuya. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ồ! Bỏ ánh sáng thì cái đó cũng là một thói quen, ơ, rất là ảnh hưởng sức khỏe.
Đấy, chính xác. Thì có nghĩa là từ những cái nhỏ thôi, thì nó sẽ kéo theo khi mà mình sử dụng nhiều điện thoại, máy tính quá, thì thành ra là thời gian của mình dành cho công việc ít, thành ra thành thời gian đấy mình lại, ờ, mình lại không sử dụng, ừm, giải quyết công việc á, thì s mình nó sẽ bù công việc, là mình phải thức đêm để mình làm. Mình thức đêm mình làm á, thì lại ảnh hưởng tới sáng hôm sau, sáng hôm sau mình lại dậy muộn, mình bỏ ăn sáng, lại tiếp tục một cái vòng lặp như vậy. Thành ra là mình mệt, mình mệt lại tiếp tục là mình ngồi mình ôm điện thoại tiếp, kiểu vậy. Và nó cứ vòng vòng vòng như vậy, thì nó gọi là một cái gọi là một cái chuỗi domino ảnh hưởng, thì đúng đúng như bạn nói là phải từ những cái nhỏ nhất như là đấy.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Đúng rồi. Ừm hừm. Ừm. Đúng rồi. Thì ý mình nói là mình nếu mà mình cứ để cho nó xảy ra một cái vòng luẩn quẩn đấy thì đến một lúc nào đấy sức khỏe của mình giảm xuống, và khi đó mình sẽ nhận nhìn nhận được những cái cái nào mới là cái quan trọng, và mình thấy khi đó mình cần phải thay đổi ngay lập tức những cái thói quen xấu.
Dừng <clears throat> Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng, đấy. Thì nói chung là sau, ưm, cái buổi hôm nay thì cũng coi như là hiểu được, hoặc là mình cũng hiểu được bạn kìa, về những cái cách mà kỹ năng mà bạn có thể, ừm, nhìn nhận và bạn có thể thay đổi được. Thì theo đó thì mình cũng có thể học hỏi, và mình ứng dụng vào vào vào vào đ cái phương pháp để để mình thay đổi, sao cho cho cho nó hợp lý nhất. Thì, ừm, thì rất là cảm ơn bạn vì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì không biết bạn có lời
Ừm. Ừm. Ưm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình cũng cám ơn bạn vì những cái chia sẻ như vậy. Mình cũng để ý để mà cải thiện nó hàng ngày, đó là cái việc mà mình nghĩ r rất là cần thiết trong cái cuộc sống này, nó ảnh hưởng đến những cái công việc nữa.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Đây, thôi ừm. Rồi, mình cũng chào bạn nhá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Ừm. Rồi, mình chào bạn nhá. Ừm hứm. Cảm ơn. Ừm.